Ja.
Das ist ja also da könnte ich auch 'ne 'ne LED-Birne anlassen den ganzen Tag, das ist das so eigentlich.
Ja, ich habe halt viele so Steckdosenleisten, sage ich jetzt mal. Und da gibt's immer diese roten Schalter, die kannst du immer auf an und aus machen. Und da ist halt alles Mögliche halt dran sozusagen connected. Und da stellt man sich schon die Fra ja, ich frage mich halt echt, ob so 'n Wasserkocher da meinetwegen auch irgendwie was macht oder 'ne Lampe, die halt mal ausgeschaltet ist. Ist dann ja eigentlich aus, aber
Hm. Mhm. Was denn so? Das glaube ich nicht. Also, Wasserkocher und Lampe habe ich auch, glaube ich glaube nicht, also, es gibt es gibt ja Sachen, die ziehen Strom, ne? Ein Fernseher hat ja so 'n roten Dott unten, äh, oder hatten die früher. Dann weiß man: „Okay, da zi zieht auf jeden Fall Strom.“ Mikrowelle zeigt 'ne Uhrzeit an, Ofen zeigt 'ne Uhrzeit an. Aber, ähm, so 'n Wasserkocher? Boah, da würde ich 5er drauf setzen, dass dass der nix zieht.
Ja, genau. Mhm. <chuckles> Ja, doch wahrscheinlich schon, ja. Also zum Beispiel ich habe auch so so 'n Smart, äh Smart-Home, wo dann auch die Lampen von Alexa und so was dann benutzt sind. Also, ich habe so Steckdosen, äh, die man ich weiß nicht, wie man die jetzt, äh, nennt, aber die die kannst du halt auch mit der mit der Stimme quasi steuern. Ja, genau. Und dann ist halt zum Beispiel dann, äh, auch die Lampe halt dran oder du kannst theoretisch auch deine Kaffeemaschine dran machen und dann irgendwann sagen: „Hey, mach mal an hier das Ganze.“ Und ich frage mich da zum Beispiel, ob das auch auf Stand-by ist.
Mhm. Mhm. Auch smarte Steckdosen. Ja, smarte Steckdosen. Ja, gibt's auch. Mhm. Die sind ja passiv immer an. Ja, ne, die ziehen immer Strom, ähm, weil die genau, weil die passiv an sind. Deswegen, die müssen ja immer bewusst diesen Empfang von der von der Alexa als als Zentrale müssen die ja irgendwie immer bekommen. Deswegen, die ziehen immer 'n bisschen Strom.
Ja, genau, die müssen eigentlich immer Strom ziehen, ne? Ja.
Aber auch bei denen, das ist ja also die neue Technik zi ist ja wesentlich energiesparender als was man früher hatte. Man denkt, ne: „Früher früher gab's 120 Watt Glühbirnen.“ Und wie viel wie v wie viel Lumen hat so 'n Ding geb ich habe ich habe ich habe hier draußen ich habe 'ne 8 Watt Triple 4a Sparglühbirne mit 1.500 Lumen. Ne, mehr sogar.
<chuckles> Kann ich gar nicht vorstellen, das ist ja Wahnsinn, ne? Also <laughs>

Ich merke, du bist so jemand, der sehr auf so Technik aus ist und dadurch dann ja so erhofft, energiesparend unterwegs zu sein. Wie ist das bei dir mit Lüften oder benutzt du irgendwie, sage ich mal, die Sonne mit, äh genau?
Perfekte Frage. Ne, ne, das das ist 'ne richtig gute Frage tatsächlich, weil darauf wollte ich gerade eingehen. Denn Heizen ist bei mir so 'n Thema, da bin ich relativ oldschool gewesen, ähm, also, nicht so gut. Also, n natürlich alle jede Stunde 5 Minuten Fenster auf Kipp und dann wieder zu, damit es nicht zu kalt wird. Aber ich habe 'ne fette Heizkostennachzahlung bekommen, obwohl ich eigentlich kaum heize. Also, wirklich, ich bin jemand, der ist sehr kalt, aber meine Frau mag es wärmer, aber auch die heizt nicht so viel. Und, äh, mein Problem ist, ich habe ja, wie gesagt, Eigentumswohnung, Fenster sind aus den 70ern, ne? Uralt. Äh, in einem Raum, äh, hat man den Wind hat man das Wind durch die durch die Tür ziehen hören. Ist natürlich
Mhm. Ja. Oh. Aha. Ja. Au, das ist ja schon unangenehm, ja, so Durchzug, ey, das ist nichts.
Ja, ja, da, äh, ist natürlich fürs Heizen ist natürlich der Tod. Was habe ich gemacht, also für 'n Schnapper ne, für 'n Apfel und 'n Ei, für 'n Zwanni oder so habe ich mir diese Dichtungsteile geholt, diese die man so an Fenster und Türen anbringt.
<snorts>
Ne? Kennst du vielleicht, wo man das so klebt. Und
Ne, tatsächlich nicht. Also, ich merke jetzt also, ich ja. Also, ich bin zum Beispiel im Haus. Oh, sorry. <chuckles> Ja, ich bin im Haus, und ich weiß tatsächlich woher wo es durchzieht tatsächlich. Und, äh, ja, bin oft auf der Suche, wo ich da
Das sind so Streifen. Mhm. Das sind so Streifen Ja, es gibt es gibt so Tests, aber die funktionieren dann nicht so gut, muss man ehrlich sagen. Also, bei mir, da da da siehst du, wir packen Blatt Papier zwischen Tür und Dings, mach also, das ist so 'ne Balkontür gewesen, wo das durchgezogen ist von unten. Und wenn das Blatt Papier wenn du die Tür zumachst und du kannst durchziehen, zieht es durch, ja. Aber ich wusste, dass es durchzieht halt Blatt Papier ging aber nicht durch. Also, Luft ist nicht so stabil wie Papier, ne? Ja, aber würde ich gar nicht machen, sondern ich hab einfach wirklich es gibt diese Rollen, das ist Dichtband oder Dichtgummis nennen die sich, glaube ich, das sind die sehen dann auch so aus wie so 'n E oder so 'n C. Es gibt verschiedene, es gibt D, E, C, W und so. Und ich habe es als E gekauft, E empfiehlt man auch immer, und dann hast du auf der einen Seite halt so 'n Doppelkleber und auf der anderen Seite ist diese Dichtung. Und dann machst du halt von der Innenseite der Fenster, oder der Balkontür diese Dichtung ran, sodass sie auf den auf das Gegenstück, wo man das halt eigentlich normalerweise aufliegt, halt so 'n ja, so 'ne Gummidichtung ist. Und genauso funktioniert das. Es ist dann bisschen schwieriger, das würde ich behaupten, zuzumachen, zumindest am Anfang, wenn die Dichtung noch komplett hart ist. Ähm, wird mit der Zeit immer leichter, und dann hat man halt da, wo früher wo die Luft theoretisch durch ich meine, die Luft kann ja nur an 2 Stellen durch, ne? Durch die Schlitze des Fensters und theoretisch die Kälte kann noch durch das Glas durch.
Mhm. Ah, spannender Test. Okay, ist 'n guter Lifehack eigentlich, cool. Krass. Ja.